เป็นเหมือนเพลงอะ อา เพราะว่าเธออะ หัวใจเธอมันบางเหลือเกิน อะไรประมาณเนี้ยครับผม ใช่ครับ ก็เลยว่า ก็เลยบอกว่า อา ทำให้เรา ค คิดได้ว่า เออ เราก็อย่าไป นั้น คือปล่อยเขาไปเถอะ อะไรอย่างเงี้ยครับผม
<chuckles> ค่ะ ๆ หัวใจ ค่ะ มันร้องว่า เธอหัวใจกระดาษ เบา ๆ ก็ขาด หรือเปล่า? แค่ลมเบา ๆ ก็ปลิว คือเหมือนผู้หญิงคนเนี้บเขา เซนซิทิฟ มาก ถูกไหมคะ? เขา เขาแบบบอบบางมาก
ใช่ มาว่ะ ถูก ต้องครับผม อา ครับ สามารถเปลี่ยนใจไปตรงนู้น ตรงนี้ เรื่อย ๆ อะไรอย่างเงี้ยครับผม เราก็อะ โอเค ปล่อยเขาไป ครับผม
อืม <clears throat> อืม ค่ะ ก็คือเป็น ใช้ไปปลอบใจเพื่อนด้วยไหม? <chuckles> ใช้ได้ไหม? ใช้แบบไปมอบให้เพื่อนแบบเผื่อปลอบใจใคร อะไรอย่างเงี้ย
อา อา ปลอบใจเพื่อน